Hum, bizarramente, foi quando eu entrei na faculdade. E aí, e foi quando eu estava trabalhando menos. Eu estava só num estágio. E aí, eu eu conseguia estudar e trabalhar, mas era uma rotina bem mais leve, sabe? Eh, o o estágio não exige tanto. Assim, pelo menos o o que eu estava não exigia tanto. Então eu não sentia aquela responsabilidade. É. E estudar sempre foi algo que eu gostei, então e eu me sentia bem com aquilo tudo. Mas logo isso passou, porque, aí, eu peguei um segundo estágio. Não estava bom ter 1 só. Aí, eu peguei o segundo estágio. E aí, já era, né? Aí, não dava pra manter a calma trabalhando em 2 lugares e ainda fazendo faculdade.
Ah. Aham. Uhum. Sim. E você se sentia melhor, né? <laughs> Aham. É, exatamente, né? Olha, cara, eu acho que o primeiro passo pra você seria, realmente, tentar regular esse sono, né? Porque você fica você fica muito tempo, ali, na cama sem fazer nada. Meio que desperdiçando esse tempo, né? Então, assim, quando você tá na cama, você fica vendo o celular? Que que você fica fazendo?
Então, eu já fiz vários tipos de teste. Colocar só uma musiquinha, ali, ambiente
Uhum.
ou não colocar nada, ou colocar até tampão de ouvido. Não pegar no celular de forma alguma, então, ficar, tipo, ali, só paradinho.
Uhum. Aham. Aham.